なんか、すごく、こう、な一方的に、こう、会話に入ってこないくせに、すごいく聞き耳を立てているのを、分かるので、だからね、私とその仲がいいそ、そうそう、友達とちょっと、あんまりこうやっぱりほら、みんなで、こう、ね、お互いにヤンヤ、ヤンヤやってやるんだったらいいんですけど、いね、でも、ひ1人だけこう、全然自分のことは、聞いても言わない、なのに、こう、私たちの話だけ首突っ込んでくるっていうのがなんかちょっと嫌な感じだった時が、あったんですよね。うーん。
うん。 うんうんうん。 ああ、はい。 ああ、なんか、ちょっと、うんうん。 はい、そうですね。 うんうん。 確かに。聞いても言わないんですね。なんか、こう、自分から言わないだけではなく。
そう。 そう、聞いても言わないんですよ。なんかこう
へえ、なんか、こう、あえて言ってない感が伝わってきて、ちょっと、こう、こちらの情報を出すのをとまなんかためらってしまいますよね。
うん。 なんか、そうなりますよね、普通に、こう、普通の感覚で言ったら、なんだろう、なんで私のでしょう？なんかなんか、もちろん、ほら、家族のこととか話すんですけど、ね、うちの子供がどうしたああだとか言いつつ、私たちはね、自分の子供のこととか話すのに、彼女だけ何にも言わない、でも私たちのことだけ知ってるってなると、やっぱりちょっちょっとちょっとちょっと気持ち悪いんじゃないの？ってなるので
うん、うん。 いや、そうだと思います。 うん、うんうん。 はい。 <laughs> なんか、いい気持ちは、しないですよね。
ですよね。だから、そういうので、ちょっと、なんか、うん、じゃあ、みんなが、こうま、みんなのいるとこで話さないしようかなみたいな感じになってた気がしますよね。
うんうん。 ふーん。じゃあ、最初からそういう感じだったわけではなく、こう、徐々に、なんか、あまり、こう、「情報を出したくないよね」、みたいな雰囲気が出来上がっていったみたいな感じですかね？
うん。 うん。